Eee, b erkek arkadaşımla yaşıyorum.
Hımm. Güzel. Şimdi senin bahsettiğin bu konuda biraz da yalnız yaşamak veya biriyle beraber yaşamak Sen şimdi bir bir, eee, insanla daha beraber yaşıyorsun ama mesela bir aileyle de beraber yaşayabilirsin. Böyle durumlarda bu bahsettiğin huylar, karakterler her kişiye özel olduğu için böyle durumlarda da, mesela, dağınıklıkla başa çıkma yöntemleri değişebiliyor.
Hı hı. I hı. Hı hı. Evet. Ya İ
Sen, eee Hıh.
İşin içine b eğer başka bi başka biriyle bir alanı paylaşıyorsanız kesinlikle bence böyle şeyleri oturup en başta konuşmak çok önemli. Aynı dediğin gibi herkesin temizlik, iii, düzen, anlayışı kesinlikle bir değil. Eee, ortak bir paydada buluşmak gerekiyor. Eee, herkesin görevlerinin ve sorumluluklarının bence belli olması gerekiyor. Mesela benim evimde, eee, çöpleri erkek arkadaşım atar. Bu bizim aramızda, aaa, aslında konuşmadık bile bunu ama bu, a görev Evet, aynen bu görev bel belirlendi. Ben daha çok mutfağı ben mutfağı toplamaktan zevk de alıyorum. Ben daha çok mutfağı topluyorum. Eee, aynı şekilde iki <chuckles> bu da bunla bunlar s bunlar sadece E, sadece örnek olarak veriyorum ama ikimizin de bence, benim erkek arkadaşımla dağınıklığa ve kire tahammülümüz yakın olduğu için zaten birbirimize bir şey söylemeden o kirli hissediyorsa, bir şeyin toplanması gerektiğini hissediyorsa kalkar toplar. Eee, onun yatmak, uzanmak istediği bir gün ben kalkıp toplarım. Bu konuda, eee, ortak bir paydada buluşabiliyoruz.
Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. <chuckles> Konuşmadığınız bir sözleşme mi? <chuckles> Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet, çok a adaletli olmamış gibi bu <chuckles> görev dağılımı <chuckles> Harika. Hı hı. Hı hı. Iıı, ya, bu şekilde sözsüz anlaşabilmek çok değerli bence. Çünkü
Bence de öyle.

Genelde birikiyor. <chuckles> Genelde çalışma masasında çalışma masası artık beni rahatsız etmeye başladığı an. <chuckles> O yani
<chuckles> Hı hı. Peki, bu rahatsızlık seviyesi nerelerde? Ben onu merak ettim. <chuckles>
Mesela, elimi kolumu artık koyamayacağım bir durum olduysa o noktada, evet, artık oradaki, mesela, iki üç iki üç fincan, efendim, orada, mesela bir meyve yenilmiş ise o.
<chuckles> Artık Eee, tabii, doğal olarak. Hı hı. <chuckles> Artık ba bardaklarla Jenga oynamaya geçince diyorsun, adamları mutfağa götürüyor.
Evet, aynen öyle ve ay ve mesela kadınların genelde çalışma masalarında, işte, kolonyaları olur, el kremleri olur, böyle, ufak tefek bakım eşyaları olur ve o sürekli karışır. Yani, bence her kadın, eee, gününün bir 5 dakikasını o masayı tekrar toplamaya ayırıyordur gibime geliyor.
Hımm, evet. Haklısın. Hı hı. Hı hı. Anladım. Açıkçası, 5 dakika harcıyor 5 dakikaysa çok iyiymiş bence. Çok kısa bir süre 5 dakika. Hı hı.
Tabii ya, o ondan daha uzun olmaz. Yani, bunlar küçük alanlar ancak, eee, tabii ki, evin, eee, belirli aralıklarla, eee, b iyi bir vakit ayrılıp temizlenip düzenlenmesi lazım. Bunlar bu konuştuklarımız tamamen günlük
Hı hı. Tabii, tabii, doğru. Hı hı.
ve çok yormayacak olanlar.
Anladım. Evet, evet. Peki mesela, eee, salon çok dağıldı, vaktin yoktu, toplayamadın. Bu artık topla misafir geliyor diyelim. Toplaman lazım, yani, artık her şeyi geçtik, tembelliği membelliği geçtik. Birileri gelecek, yani. Ha, bilemem, belki geldiğinde de sen dağınık rahatsız olmuyorsundur. <chuckles> Baştan <chuckles> <chuckles> Tabii. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Yok, yok, yok. Bizim kü bizim kültürümüzde öyle bir şey yok. Misafir geliyorsa etraf bir toplanır. Ya, genelde şöyle yaparım: Dağınık yakalan mesela, a eee, sürpriz bir misafirim gelecek, haberim oldu, yarım saatim var, mesela. Emm, genelde m misafiri ağırlayacağım odayı temizlerim.
Değil mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı.
Eee, dağınıklığı bir odadan alıp diğerine koyarım. Aynen. Mesela, benim salonumda ben, ımm, küçük bir evde yaşıyorum, bir artı bir ve salonumda asılı çamaşırlarım olur genelde. Mesela, o çamaşırları alırım, yatak odasına taşırım. Ön gözüme gelen bütün, eee, eee, dağınık küçük eşyaları yerlerine koyarım ve vaktim varsa çok hızlı bir süpürürüm etrafı. Bu bence, hani, misafir ağırlamak için yeterli.
Masadaki bardakları toplarsın. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Mantıklı. Hıı. Ya peki, süpürme işi çok şey, değil mi ya, ımm, ne bileyim, vakit alan bir şey, mis Ba baştan to toplamak için.
Hı hı.